เออ ดีขึ้นกว่าเดิมครับ ก่อนหน้านี้รักษาที่เนี่ยเหมือน เข้าใจนะ คุณหมอ ทั้ง เอ่อ หมอจิตแพทย์ แล้วก็ เอ่อ เอ๊ย หมอจิตเวช แล้วก็จิตแพทย์น่ะครับ เขาคนไข้ล้น จริง ๆ ล้นจริง ๆ เขาก็จะมีเบลอร์บ้าง งงบ้าง เอ่อ ฟังเรื่องเราไม่ได้จับใจความบ้าง ไรเงี้ย ทำให้การศึกษา เอ๊ย การรักษามัน เอ่อ เป็นไปไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไร เป็นไป ถ้าอธิบายง่าย ๆ เอ่อ ผมเป็น Panic เขาบอกว่า ผมเป็น Parkinson แล้วก็ส่งผมไป ผ แผนก Parkinson 2 รอบ ไรเงี้ย อือ
ครับผม อืม ครับผม อะ น่ะ อือฮึ เออ เนาะ โอเค ไม่เป็นไร ถ้าอย่างงั้นเรากลับมาเรื่องของเราก่อนแล้วกัน ถ้าอย่างงั้นนะครับเราได้มีการคุยกับทางคุณแฟนคน ณ ปัจจุบันไหมว่า เออ เราจะย้ายไปที่ไหน อะไร ยังไงกันดี? แบบว่ามีการตกลงกันไหมครับ? หรือว่า แหลบ มีการเลือกไว้แล้วหรือยังว่าจะไปยังไง?
อือฮึ คุยแล้ว ใช่ คุยแล้วครับว่า จะไปโซนบริเวณพัทยา คือตอนเนี้ยเหมือนแม่ให้เวลาเพิ่มมาแบบเป็นเกือบปี อะไรเงี้ย ก็เลยอะมีเวลา เอ่อ คิดมากขึ้น แต่จากเหตุการณ์เมื่อวานน่ะ ต้อง อือ ถ้าอธิบายตรง ๆ น่าจะเข้าใจดีกว่า บริเวณที่ผมอยู่อะ เหมือนว่ามีญาติ เอ่อ ทำงานในเทศบาล อืม มันทำให้เราอะรู้สึกปลอดภัยว่า และเขาอะอดีตภรรยาไม่กล้าเข้ามา ไม่กล้าเข้ามาทำเยอะ เหมือนว่า อะ เบา ๆ ก็มีเอาน้ำ เอาน้ำ เอ่อ ชาไข่มุกอะมาสาดมอเตอร์ไซค์ เมื่อก่อนอะมีตัดสายบงสายเบรก อะไรเงี้ย คือเบา ๆ นะที่ ที่โดน อะไรเงี้ย เออ ถ้าไปอยู่ตรงนั้นอะเราก็เลยกังวล เพราะว่าเราไม่มีคนรู้จักเลย แล้วก็ อย่างที่รู้กันน่ะตำรวจอะจ่ายแล้วก็จบ ที่บ้านเราอะเนาะ เออ เรา เราก็เลยแบบรู้สึกว่า ชีวิตเราอะมันจะไม่ปลอดภัยมากกว่าเดิมหรือเปล่า? ไรเงี้ยครับ เพราะว่าการหาบ้านคนน่ะมัน มันง่ายมากเลยน่ะ อะไรเงี้ย อืม ถ้า ถ้ารู้ ใช่ ถ้ารู้เลขบัตรประชาชน เพราะว่าเอกสารสำคัญน่ะครับ เอ่อ โดนขโมยไป ไปเยอะเลยครับ
อืม ครับผม อา อืม ครับผม อา ใช่ อืม อา ใช่ สมัยนี้ ครับผม โอ้โฮ เห็นใจมาก ๆ เลยครับ แล้วอย่างเงี้ย โอเค เข้าใจพ็อยนต์ของคุณแล้วว่า ถ้าย้ายไปอยู่พัทยาอาจจะไม่มีญาติฝูง มิตรสหาย อะไรเท่าไร เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ถิ่นของเราเนาะ อ้าว พูดตรง ๆ มันไม่ใช่ถิ่นของเรา ถ้าเราไปอยู่เลย มันก็เหมือนกับว่า อาจจะเจอกับแฟนเก่าที่เขาเคยก่อเหตุอะไรกับเราไม่ดีไว้ แล้วเราจะไม่มีใครช่วยเหลือได้ ทีนี้ถ้าไปอยู่ที่บางแสน โอเค มีกลุ่มญาติ กลุ่มอะไรของเรา แต่ว่าก็กลัวจะเจอกับแฟนเก่าที่เคยทำร้ายเราอีก แล้วเดี๋ยวไอ้เรื่องแบบนั้น
อือฮึ <clears throat> ใช่ ๆ ใช่ ๆ ใช่ครับ ใช่ อือฮึ อือฮึ ใช่ เรากลัวเรากลายเป็นกระตุ้นเขา แล้วเขาก็กลับมาทำเราอีก ไรเงี้ย เหมือนเขาเห็นเราแล้วก็แบบ ใช่
อืม อาจจะมาทำเราอีกได้ อืม ใช่ เรื่องนี้ค่อนข้างหนักใจจริง ๆ ครับ เป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักเลย แปลว่าตอนที่เรา เหมือนกับว่า เลิกกัน จากกันเนี่ย ไม่ได้จากกันด้วยดี ใช่ไหมครับ? มันเลยกลายเป็นเหตุการณ์อะไรที่มันต่อเนื่องกันมาแบบเนี้ย